Era um baita do chá, você ficava horas. E o local do chá parecia que você tava assim, no no mundo da Alice, porque era lindo e ficava essa bailarina, enfim. Mas aí eu fui pra uma outra parte, que era tipo, acho que a parte dos pobres, né, que você paga que você tem essas comidinhas, tipo comfort foods, que eles falavam.
Nossa, que legal. Imagi Aham. Aham.
E aí, eu paguei £25 numa ca Mac and Cheese. <laughs> É uma loucura, eu achei caro. E uma tacinha de vinho acho que foi 7. £7.
Nossa! É. Nossa! É, realmente, pra ir pra Londres tem que se programar muito. Tem tem que guardar bastante dinheiro, se você quiser fazer tudo que o que é de interessante. Eu, essa última vez que eu fui também, eu fiquei só 3 dias, 3 ou 4 dias, mas eu tive sorte porque eu fiquei na casa da minha prima, então, não gastei com hospedagem. Porque a hospedagem lá também é caríssi E a maioria das coisas que eu fiz foi tudo gratuito, então só comi o o peixe com batatas deles, né, o famosinho.
Muito. É. É. Aham. Então, isso já economiza. É. Sim, é verdade. Aham. Sim. Você já tinha comido? Antes? Aham.
E fui no pub Não, não tinha comido, da última vez eu não comi. Última vez que eu fui, eu só tomei o café britânico, mas o peixe com batatas eu não tinha comido.
Ah, tá. Aham.
Eh, e é isso, acho que assim, os principais desafios é como você falou, talvez, eh, a logística, muitas vezes, né, se tiver muitas conexões, fuso horário, isso atrapalha um pouco. Talvez, o falando em Londres, o clima, né, o clima atrapalha a noite também.
É. Sim, é. É, atrapalha, né. Acaba que você planeja uma coisa você não vai conseguir.
Eh, eu não vi sol nenhum dia em Londres até hoje, das 2 vezes que eu fui.
Não? Caramba! Eu dei muita sorte.
Eh, é, talvez a barreira do idioma, dependendo do lugar que você vai, né. Eu, por exemplo, sou um zero à esquerda em espanhol. Quando eu fui pra Espanha, eu só me comunicava com os básico do básico assim, e depois puxava o inglês.
Sim. Aham. Hã. Sim. Aham.
E acho que o orçamento também, né, os gastos é um desafio também.
É, o orçamento acaba que você É, pra isso você tem que planejar, por exemplo, em Londres, você tem que planejar bem. Eu em Londres tomava um café e depois eu só meio que almoçava e jantava pra não precisar, tipo, fazer 2 refeições.
É. Uhum. Mais velho Sim. Ainda bem assim, que Londres tem bastante coisa gratuita, né. É, igual o museu, e eu achava que eu tinha que pagar, mas não, é gratuito. E, ah, alguns, eh, como é que fala? Alguns passeios, algumas coisas assim ,você consegue fazer sem pagar, né, e então, é é mais tranquilo nesse sentido. E como que você organiza o teu itinerário? Você usa alguma ferramenta, assim?
É verdade! Os museus, tal. É. Hã. Sim. Sim.